S sì sì, infatti è proprio questo in realtà il mec cioè bisogna sbloccarlo il meccanismo, anc proprio perché so che funziona così, non, <tsk> è assurdo veramente fare da esca <chuckles> e caderci in pieno in questo meccanismo malsano, che infatti poi, mi fa provare proprio quello che hai detto tu, ovvero, perdita di tempo in particolare. Penso, ma il mio tempo prezioso, che già è poco, <chuckles> non posso buttarlo. <chuckles>
Esa E poi appunto, magari è è proprio quello il punto, che t quando uno poi ingaggia questo tipo di discussioni, non si rende conto, ma ci passa sopra le ore, no, e penso che sia anche questo che ti crea un pochino di ansia o stress, no, perché una cosa che dovrebbe essere un passatempo, diventa una roba totalizzante. E niente, eh, e quindi
Eh sì, sì. Mh-mh. Sì, e soprattutto, quello che dovrebbe essere un passatempo, poi diventa fonte di stress, anche se durasse poco; comunque che senso ha passare quei die quei 10 minuti, un quarto d'ora che magari passi a scrollare così per liberare la mente un po', e poi invece ti sovraccarichi con altri pensieri, legati a persone sconosci sì, s esatto, non ha il minimo senso. <chuckles>
<chuckles> Esatto, ti arrabbi. Eh. Guarda, io quello che ti posso consigliare davvero, è, ehm, <clicks tongue> di fare del un un è un esercizio che devi fare, perché ovviamente tu adesso hai un meccanismo automatico, no, di reazione. Quindi, magari le prime volte ci devi stare un po' più attenta, ehm, nel senso di prenderla un po' più coscientemente, non automaticamente, perché ormai è una roba automatica che uno va là e scrolla, no, però quando ti viene la quella cosa e dici: "Okay, vado a vedere un po' che dicono, m che mhmm, vado a vedere un po' di cose."
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, esatto. Mh.
Pensaci, cioè fermati, pensa, e quando ti viene proprio quella roba che dici: "Marò ques che stupidata che scritto," o: "Che cattiveria," invece di rispondere ferma, conta.